อืม ก็ไม่ค่อยมีเนาะ เหมือนที่ว่อ บอกไป เราแบบ เรารู้สึกว่า เรานอนกลิ้งอยู่ในเตียงเฉย ๆ มันไม่ค่อยได้อะไร อย่างเงี้ย ใช่ ๆ ก็เลยอยากหาสักอย่างหนึ่งมา คือเราก็ออกกำลังกาย เราก็ออกบ้างไม่ออกบ้างเนาะ ก็นิด ๆ หน่อย ๆ แต่มันก็ไม่ใช่ถือว่า เรียกว่า เป็นความหลงใหลแล้วกัน คือเราออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมากกว่าที่เราชอบเนาะ แล้วก็เพลงนี่ก็ฟังตลอด ก็ชอบมาก แต่ว่าก็ มันก็ไม่ใช่กิจกรรมที่ เรา จะเหมือนกับว่า เป็น เป็นงานอดิเรกเนาะ มันเหมือนกับว่า เป็นอะไรที่เราเปิดคู่กับมันไปเฉย ๆ อะไรประมาณเนี้ย ครับผม
ไม่ค่อยมีเหรอครับ? อืม ง อ้อ โอเค ครับ ครับ อืม ก็เข้าใจครับ อืม ครับ อือฮึ ครับ อืม แล้วเนี่ยผมอยากสอบถามครับ คือคุณมีเวลามากไหม? ในการ คือหาความสนใจ ความหลงใหลในพวกกิจกรรมที่คุณแบบว่ากำลังค้น ค้นคว้า ค้นหาอยู่อะครับผม
ครับผม ช่วงเนี้ย ใช่ ช่วงนี้มีเวลาเยอะมากเลย ก็เลย เหมือนกับว่า เป็น Gap Year เนาะ คือแบบเป็นปีที่แบบ เออ เราค่อนข้าง ไม่ค่อยจะต้องทำอะไรเยอะแยะ อย่างเงี้ย ก็ทำงานอยู่นั่นแหละครับ แต่ว่าไม่ใช่เป็นงานประจำที่เราต้องมาแบบ โอ้โฮ อือ ลำบงลำบาก เรา เป็นปีที่เราเหมือนกับว่า ให้เวลาตัวเอง เปิดโอกาสค้นพบสิ่งใหม่ ๆ อะไรอย่างเงี้ยครับ ทำงานประมาณนิด ๆ หน่อย ๆ วันหนึ่งก็ประมาณ 4-5 ชั่วโมงเอง อาจจะต้องทำงานบ้านอะไรบ้าง ดูแลแฟน อย่างงี้ คือเป็นพ่อบ้านครับ ว่าง่าย ๆ ช่วงนี้ ช่วงนี้เป็นพ่อบ้านเนาะ เออ ก็เลยแบบมีเวลาเยอะ เยอะพอสมควรเลยครับผม
ครับ อือฮึ โอ้ โอ้โฮ ยอดเยี่ยมครับ อืม โอ้ ครับ อืม โอ้ เยี่ยมครับ เยี่ยม ๆ เยี่ยมมากเลยครับผม อือ ครับ แสดงว่า คนทางบ้าน เอ๊ย คุณ คุณเนี่ยมีเวลาว่างพอสมควรเลยไหมครับช่วงนี้? ผมแนะนำเลยนะลองหา ป แล้วคุณเป็นคนที่ชอบพวกศิลปะพวกนี้ด้วย ใช่ไหมครับ? หรือว่าเราลอง เราลองแบบว่าใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยไหมครับ? เพราะว่าไอ้สิ่ง ไอ้พวกนี้มันทำให้ อะ ให้เราตื่นเต้นนะ สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ใน ใน แพลตฟอร์ม อ่า เอไออะครับผม อืม ลองดู ไม่แน่อาจจะ ผลงานที่คุณผลิตขึ้นมาแบบ เออ ศึกษา เรียนรู้อยู่เนี่ยมันอาจจะทำเงินได้มหาศาลในอนาคต อืม ใครจะไปรู้ ใช่ไหมล่ะครับผม เขาเคย คุณเคยลองบ้างไหม? คือเคยลองด้า ด้านนี้ไหมครับ?
ใช่ ๆ ใช่ครับ อืม ครับ อืม อืม ครับ อืม ครับผม มันเป็นประมาณไหนเหรอครับ?